Okay.
Ehm, quando c'erano quei giorni di follia che c'era talmente tanta gente che cioè non non riuscivi a seguire tutti e magari iniziavano a scannarsi tra di loro i clienti "No ci sono prima io, ci sono prima i" e allora chiedevano: "Signorina, chi c'è prima," ho detto: "Guarda, non lo so, sto girata, vedetevela voi, non mi interessa."
Ma dopo i Oddio. Sì. <chuckles> Esatto, perché a volte è meglio non mettersi in mezzo proprio.
Sì, sì, sì, no, ma poi è è stressante, ci però ci vuole anche diciamo, quella parte un po' di menefreghismo, no, perché magari capitava che in quei momenti c'era parecchio stress o p magari c'avevo la collega nuova che vedeva tutta quella gente, dice: "Ma mo come facciamo? Ta tranquilla, come facciamo, come fai alla velocità che devi andare tanto loro aspettano, noi stiamo a lavora'," ho detto: "Non ti fa prendere dal panico." Quindi.
Sì, sopraggiunto quello. Mh-mh. Esa Giusto. Beh, sicuramente gli hai dato un ottimo consiglio avendo magari già esperienza, aiuta comunque avere di fianco un collega che ti dia una una mano mentale proprio, cioè a livello del come gestire la cosa.
Sì, sì. Sì. Ma sì, sì. Poi specialmente se sei nuovo dell'ambiente, ehm, è ancora è ancora peggio.
Eh sì non non sai proprio come trovarti a gestire la cosa.
No, no, no. Devo dire che di diciamo che fare il la barista cameriera forma anche <chuckles> a livello caratteriale, <laughs> forma poi bisogna andare in terapia forse dopo un po', però. <chuckles>
Mh. Sì, <chuckles> forma proprio. Solo tu Esatto. Però sicuramente ti ritrovi ad avere a delle abilità con le persone che altrimenti non avresti secondo me.
È vero, sì, sì, sicuramente, sicuramente, anche a calmare diciamo gli animi, a saper prendere, a capire al volo che tipo di persona è. Perché dopo un po' lo capisci, lo guars gua basta che lo guardi in faccia e dici: "Mhmm, questo" già hai capito tutto, quindi
Esatto. Sì, a volte basta proprio uno sguardo per capirlo.
Sì, sì, è vero, decisament
Invece devo ammettere che adesso per fortuna, mhmm, non lavorando, ma studiando, se vogliamo chiamare lo studio <chuckles> lavoro, la parte più stressante, è quando invece so che tutta la giornata a casa, anche se ho un momento libero, potrei dedicarlo allo studio. <chuckles> E quindi non c'è mai una vera e propria pausa, me le devo creare io le pause perché
Mh-mh. <clicks tongue> Eh bene. Mh-mh. Eh. Eh sì, immagino. Cosa studi?
Ehm, psicologia.